E siap siap. Kayaknya aku paham deh maksudnya Kakak. Jadi, daripada mengontrol yang enggak bisa kita kontrol ya mendingan aku tuh kayak mengontrol diri aku sendiri untuk bisa lebih fokus ya, Kak, maksudnya kayak gitu ya? Oke. Jadinya kalau misalnya ada hal-hal yang bisa aku kontrol kayak notifikasi, kayak, apa namanya, mungkin lingkungan di ruang kerja aku yang memang kayak berantakan, mungkin bisa kayak aku rapihin dulu ya biar besok kayak aku bisa berkreatif lagi gitu, Wah, iya juga sih Kak. Oke deh, Kak. Mhm?
Betul banget, heeh. Ah, betul kayak gitu. Iya. Jadi kadang mau mengganti suasana ruangan juga bisa bikin mood kamu atau kreativitas kamu jadi lebih berkembang gitu. Jadi enggak harus dengan kondisi di luar yang dirubah, tapi kondisi di dalam ruangan kamu dan diri kamu sendiri yang dirubah. Itu bisa bikin kamu lebih kreatif dan lebih fokus dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kreatif kamu gitu.
Benar juga sih, Kak.